Iya, karena, eee, tanpa kita sadari sebenarnya. Awalnya aku menyadari diriku sendiri gitu, tapi kelamaan lihat teman yang Aku enggak curhat gitu ya, se eee, aku gampang ngantuk gitu ya, "Ih, eee, coba deh lakuin ini ya," aku gitu kalau sambil ngobrol-ngobrol kan eee, teknik ini. Menurut aku sih efektif ya, karena aku, eee, sudah mencoba dan aku terapkan, dan itu berpengaruh untuk aku gitu. Jadi meregangkan otot-otot aku yang kaku dan aku bisa jadi lebih fokus untuk kerjanya, gitu.
Mhm. Oke. Untuk Kakak ini kan, eee, pastinya pelopor di antara teman-teman Kakak semua ini kan. Nah, Kakak ini, eee, sebenarnya sadar tentang isu ini, eee, karena terpapar dari media sosial, karena ada informasinya di sana, atau karena Kakak ngerasain sendiri dampaknya kalau enggak tetap aktif di jam kerja. Itu dari mana sih Kakak bisa mencari tahu hal-hal ini?
<chuckles> Oke. Kalau dampaknya dari aku sendiri. Jadi, eee, beberapa di sosial media juga ada, eee, insight untuk aku gitu ya, dari beberapa aku baca gitu. Eee, aw karena aku, yang pertama tadi itu, kadang kita di kantor memang di jam-jam rawan itu kan kalau terlalu banyak gula kita jadi ngantuk gitu ya. Atau, eee
Mhm. Iya, bener banget sih.
terlalu banyak ngetik, mulailah, eee, otot, eee, leher, bahu, itu mulai terasa sakit gitu. Nah dari situ nih, yang aku kayak yang dan sebelum kerja ini kan, eee, aktif, aw olahraga gitu, setelah kita ke aktif olahraga, itu kan berasa banget perbedaannya, dampaknya, gitu. Jadi dari situlah aku menyempatkan atau menyisihkan, meluangkan waktuku untuk aku selipkan, eee, olahraga-olahraga kecil ini. Karena aku tidak punya waktu untuk melakukan olahraga, eee, yang panjang atau olahraga ekstrim gitu. Jadi di situlah aku menyelipkan, eee, kegiatan atau gerakan-gerakan kecil ini untuk melatih otot-ototku yang kaku ini, gitu sih. Dan dampaknya juga, eee, langsung ya, gitu, aku bisa langsung jadi fokus, ototku tidak kaku dan tidur pun aku merasa lebih nyaman, lebih nyenyak, gitu.
Mhm. Iya iya. Oke. Eee, terus, eee, kalau dari informasi yang aku baca-baca ya, sekarang ini, mmm, bahkan sumber penyakit pun, eee, bukan lagi sekedar dari eee, terutama tentang tulang dan lain-lain, bukan hanya sekedar waktu kita tua aja bisa kejadian nih. Ternyata waktu kita muda pun, sekarang banyaknya itu yang penyakitnya. Banyak yang ke dokter buat ngatasin penyakit ini gitu, karena kerjanya kelamaan.

Karena terlalu banyak duduk gitu ya. <chuckles> Be benar banget. Mhm.
Heeh, cuma gara-gara terlalu banyak duduk.
Benar benar. Nah untuk zaman sekarang memang kita lihat itu, eee, penyakit orang tua zaman dulu gitu ya, sekarang itu sudah diidap sama anak-anak muda zaman sekarang. Nah kalau biasa tuh disebut tuh kayak <tsk> bahasa kerennya anak sekarang tuh ya, remaja jompo gitu. Nah di sini kita bisa lihat, eee, malah menurut aku sendiri, eee, ini adalah gaya hidup kita yang tidak sesehat gaya hidup, eee, orang tua kita zaman dulu, gitu. Nah kalau dulu kan mereka lebih banyak jalan kaki, naik sepeda, jadi lebih banyak gerak, kalau kita tuh lebih banyak ke <sucks teeth> junk food-nya sih kalau sekarang menurut aku.
Mhm. Mhm. Iya malah ya. Mhm. Bener sih, makanan tuh paling memperenga pengaruhi ya kalau pola makan sekarang itu. Mhm. Terus lingkungan juga
Betul betul, apalagi kalau bisa

Oh, kalau untuk jangka panjangnya, maksudnya, pe eee, yang diidap gitu ya?
Mhm.
Kalau tidak melakukan, eee, gerakan-gerakan kecil inilah minimal gitu ya. Nah, eee, ada yang, eee, teman kantor aku tuh yang, mmm, apa ya, memang tidak bisa fokus itu pertama dari, mmm, apa, saraf saraf kejepit ya gitu karena terlalu, eee, banyak duduk dan salah gerak.
Iya. Mhm?
Itu yang pernah, eee, cerita ke aku, gitu. Jadi, kan kasihan ke sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal kecil untuk menghindari itu, tapi karena hal itu kita jadi, <tsk> eee, punya penyakit serius menurut aku gitu sih.
Iya, heeh. Kayaknya, eee, syaraf kejepit ini keliatan remeh ya, tapi ternyata memang agak lumayan bahaya juga, karena wajib ditangani dengan cepat sih kalau, eee, saraf kejepit ini.

Eee, ternyata banyak banget ya, Kak. Kakak kayaknya udah advance nih. <chuckles> Kayak, bener-bener udah berpengalaman, bahkan merangkai sendiri ya, gerakan apa aja yang sebenarnya bisa dilakukan di kantor, tanpa kelihatan aneh di depan teman-teman lain. Kakak, memang udah terapin ya selama ini?
Awalnya sih, <chuckles> aku sudah menerapkan. Awalnya memang ngerasa aneh kadang, eee, kalo orangnya belum terbiasa dengan aku, melihat aku mungkin ngerasanya, "Aneh banget s ini orang ngapain ya?" Gitu, tapi setelah, eee, setelah dia tahu ternyata e dia juga ikutan gitu, karena kan dampaknya untuk kesehatan kita juga, gitu.
<chuckles> Iya iya. Oke, bener bener. Kalo, eee, kan, Kakak sendiri tadi, a setiap kali ada kesempatan, setiap kali ada loading, atau setiap kali mau baru mulai meeting, pasti Kakak ngelakuin hal itu kan? Nah, di tengah-tengah kegiatannya itu, Kakak ada gak sih selipin reminder atau, eee, suruh ingetin temen eee, suruh temen ingetin kita, supaya kita rutin terus ngelakuinnya selama kegiatannya berlangsung?
Betul. Nah Nah, bener. Eee, aku pakai reminder untuk awal-awalnya ya. Jadi, aku bantu diri sendiri nih pakai cara simpel pasang reminder 3 jam di HP atau di smartwatch gitu, kan. Kadang aku juga pakai, eee, boro teknik ya itu kerja 25 menit kemudian berhenti atau istirahat 5 menit buat berdiri atau jalan kaki, gitu. Selain itu, aku bikin kebiasaan ini jadi bagian dari aktivitas harian, misalnya setiap kali aku ganti task, aku berdiri dulu, atau sebelum meeting mulai, aku stretching ringan dulu, kan, gitu. Dan, kadang bareng tim gitu, ya. Aku suka ajak bareng mereka gitu, kadang kami bikin challenge di mana 10.000 langkah bareng tim gitu, atau stretching break di jam tertentu gitu kan. Kalo ram eee, rame-rame gitu, eee, lebih sem dan gak berasa capeknya gitu, sih.
Mhm. Oke. Mhm. Wah! <chuckles> Ya, artinya, eee, selain Kakak yang menjaga kesehatan juga dengan tetap aktif selama duduk seharian, ternyata Kakak juga udah membawa pengaruh baik ke temen-temen Kakak yang sekitar, ya.